Mas aku, e ada mau sedikit curhat sebenernya tentang keluh kesah ini sih.
Wah, kenapa tuh? Boleh boleh boleh Mas silahkan dong.
Oke tapi nanti s mungkin aku ada, eee, mau minta saran Masnya juga nih terkait masa depan aku sih sebenernya ini Mas lebih ya nggak jauh-jauh dari ekonomi gitu sih ya.
Mhm. Oke oke silahkan, mhm.
Tapi ya begitu Mas aku tuh, lebih kep capek banget kerja ya karena kan posisinya itu
Wah, mhm.
aku tuh kerja, eee, LDM gitu jadi sama anak istri ya karena harus cuman weekend doang baru bisa ketemu sama anak istri gitu kan. Dan bener beda daerah karena, eee, tempat aku kerja itu sering, mutasi gitu ya sering rolling tempat gitu ya. Jadi pindah-pindah unit kerja gitu kan nah, kayak aku nih ngerasa aduh udah capek banget rasanya kayak gini, pengen banget rasanya, eee, pensiun dini gitu ya tapi, aku masih ragu nih Mas, terkait
Oh beda beda daerah? Oh. Mmm, ya, mmm, mhm.
ya taulah ekonomi untuk ke depannya apakah
Betul sih, mhm.
bisa, eee, ketika aku udah pensiun otomatis, penghasilan aku udah berkurang nih nah, kemu kemungkinan akan sakit, eee, susah ya aku berseok terseok-seok nah menurut Mas nih gimana ya? Terkait, aku ini mhm.
Betul. Oke. Aku aku paham sih Mas maksudnya, mungkin k keadaan Mas ini memang, eee, kurang ideal menurut Mas gitu ya di mana, mmm, sebenarnya kan yang ideal adalah kerja di 1 daerah dan daerah tersebut kan, tinggalnya di situ sama keluarga gitu ya, eee, gak pindah-pindah karena kan mau gimana pun kita kerja buat keluarga gitu ya jadi kalau, LDM terus kayaknya rasanya, ada yang hilang gitu ya Mas ya saya paham sih apa yang, eee, Mas rasain ini, mmm, pasti ngebuat Mas sedikit banyak sedih ataupun kangen gitu dengan keluarga ya, mhm, nah aku mau nanya dulu nih Mas, mmm, Mas ini rencana pensiun dini atau kerja itu, mmm, usia sekarang berapa tuh Mas? Dan, mmm, kira-kira, apakah di usia sekarang nih masih produktif untuk, kerja atau, untuk pensiun dini nih tujuannya juga apa nih? Aku mau nanya dulu nih.
Bener. Iya. Bener banget. Bener bener banget, mmm. Boleh. Oke sebenernya ya usia aku ini kan, e belum sampe 40 ya masih 38 gitu ya Mas. Dan, be eee, untuk produktif jelas aku masih produktif untuk bekerja gitu kan, benar ya aku ngerasa di umur masih muda pensiun. Apa nih yang harus dipersiapkan? Kok berani banget gitu kan i itu membuat aku ragu sebenernya tapi di satu sisi. Ya seperti Mas tau sendiri dengan keadaan aku yang LDM seperti ini, aku gak bisa ketemu sama anak, setiap hari gak bisa ketemu istri, itu bikin aku tersiksa makanya aku ada sempet ngerencanain buat pensiun dini, ya tapi walaupun aku ada ya sedikit tabungan dan aset gitu kan aku juga ada, pernah, eee, berkebun gitu kan tapi aku agak ragu nih Mas kira-kira, bisa nggak untuk menopang, eee, kehidupan keluargaku gitu loh.
Mhm mhm. Betul masih muda kok ya. Mhm. Iya sih. Mhm. Oke paham paham, mhm. Mhm. Iya iya. Oke aku paham sih iya benar juga sih Mas karena sebagai kepala keluarga kan pasti, yang utama kan keluarga gitu ya apalagi anak kalau lagi, eee, usianya lucu-lucunya kan, berarti Mas kan nggak hadir gitu ya di saat anak itu butuh, figur seorang ayah gitu nah, di umur yang masih muda ini Mas, aku pengen nanya dulu sih, mmm, kenapa tidak memutuskan untuk, mmm, berhenti dari perusahaan itu? Tapi, cari kerja di perusahaan lain yang bisa menawarkan, eee, apa namanya, eee, apa, eee, di kota yang samalah gitu, eee, pernah nggak kepikiran hal tersebut?
Bener bener. Mmm, sebenernya ya untuk berpikir berhenti dari pekerjaan ini menurut aku, agak berat sih Mas karena, jujur, untuk pekerjaan aku yang sekarang ini aku, bener-bener. Ya terseok-seok dulu untuk bisa dapetin pekerjaan ini gitu, dan
Ya sih, mmm, nggak mudahlah perjuangannya ya.
Bener banget dan itu aku rasa sayang banget kalo, harus keluar tapi ujung-ujungnya aku tetep jadi karyawan, eee, di tempat yang lain gitu loh Mas menurut, eee, aku pandangan aku, iya bener gitu, daripada, eee, aku berhenti terus ngelamar jadi karyawan lagi ya mending, aku, eee, berkebun aja setidaknya, eee, aku nggak di bawah, tekanan orang lain gitu loh, Mas.
Mhm. Oke. Malah downgrade gitu pikirnya ya? Oke bener s Oke. Ah, bener juga sih, iya sih, iya itu logis banget sih Mas sebenarnya, eee, Mas, ngerasa kayaknya udah capek-capek dapat di posisi sekarang. Berarti posisinya aku asumsikan lumayanlah ya gitu ya? Tapi, eee, untuk keluar dan cari kerjaan lain tuh kayaknya sayang. Nah, aku mau nanya secara logika nih, Mas, ya bukannya dengan, eee, posisi, Mas, yang sekarang udah lumayan, eee, berarti kan experience-nya banyak nih, kalau misalnya keluar dari perusahaan yang ini bukankah nanti, Mas, bisa minta dengan level yang sama gitu maksudnya dengan experience Mas Mas bisa nego dengan gaji yang, Mas, pengenin gitu tapi tetap ada di kota yang sama atau tetap mau rencana untuk pensiun dini nih?
Iya, mhm. Iya. Hmm ya, gitu sih sebenernya ya, aku tuh, eee, masih pengen untuk pensiun dini Mas, mungkin ya karena rasa lelah dan penat aku yang, eee, kayak rasa rindu yang nggak tertahankan sama anak-anak sehingga, aku kayak ngerasa kerja yang jadi apa ya maksudnya di bawah perintah perusahaan itu, benar-benar melelahkan gitu walaupun ya tapi sebelumnya memang aku, eee, belum pernah kepikiran buat nyari perusahaan lain di kota yang sama-sama istriku itu bener-bener aku malah baru kepikiran setelah Mas bilang tadi.
Mmm, <tsk> oke. Iya sih. Mhm. Oke oke. Mhm. Iya iya iya sih. Jadi itu sebenarnya masih perlu dipertimbangkan sih karena kan, eee, faktor-faktor yang tadi, Mas, ceritain ya satu, Mas masih muda masih produktif, 38 tahun. Ya mungkin, ke perusahaan yang ini bilangnya pensiun dini lah karena kan saya asumsikan aku asumsikan kalau, pensiun dini pasti dapat pesangon kan gitu ya, tapi kan maksud aku, Mas, bisa pertimbangkan juga opsi lainnya Mas tetap bekerja di perusahaan lain dengan level yang, mmm, apa yang sesuai dengan experience Mas dan bisa minta gaji dan juga menetap di kota yang sama dengan istri dan anak tinggal gitu ya. Oke oke itu jadi pertimbangan. Nah, aku mau nanya dulu nih Mas, kalau dari keluarga anak atau istri gitu ada nggak tuntutan, eee, kayak misalnya kayak, "Udah kek jangan jangan, mmm, di beda kota," gitu. Ada nggak tuntutan ke sana juga tuh, Mas?
Oke. Mhm. Oke. Eee, sebenernya nggak ada sih, Mas, tapi aku tau banget ya, eee, istriku juga, walaupun dia nggak pernah ngeluh gitu kan tapi dia tau banget, ya kerepotannya ngurusin 3 orang anak gitu kan, tanpa ada suami yang mendengarkan cerita dia setiap hari gitu kan. Nah itu, tapi dia nggak pernah ngeluh, Mas, tapi ya itu, aku sadar diri jadinya, sadar diri, dan aku berusaha, ya pasti sulit untuk menjalani, eee, hari Senin sampe Jumatnya gitu kan kan cuma bisa curhat-curhatan pas weekend aja gitu.
Mmm, oke. Mhm. Iya iya iya. Mhm, iya sih. Oke, hebat ya Oke oke. Betul sih. Iya iya. Mhm, oke masuk akal, Mas. Jadi kalau Mas berpikir kayak gitu aku sih, mewajarkan ya karena mungkin kan, Mas, punya pertimbangan sendiri. Nah, aku mau nanya nih kalau nanti, Mas, pensiun dini kira-kira dapat uang pensiun nggak tuh, Mas? Dan, mmm, itu soalnya ber ini nih berhubungan dengan, mmm, saran yang pengen aku kasih dan kira-kira kalau dapat uang pensiun seberapa banyak tuh, Mas, biar aku bisa estimasikan, apakah uang tersebut cukup untuk biaya pensiun, Mas, gitu.
Mhm. Mmm, kalo itu sebenernya aku kurang yakin sih, Mas, karena yang namanya kita mengajukan, pensiun, eee, sebelum waktunya, biasanya itu nggak dapet apa-apa, eee
Mhm. Oh, sayang ya.
Beda banget kalo misalnya sudah waktunya pensiun, itu pasti tuh, eee, udah ataupun sudah waktunya pensiun atau dari perusahaan yang, mmm, memberhentikan gitu ya, pasti ada dapet tuh. Nah kalo misalnya dengan, kesadaran diri sendiri apalagi belum waktunya pensiun, nah aku rasa, ya nggak dapet sih gitu.
Oke oke. Mhm mhm. Iya iya iya. Oke, oke jadi gini Mas, eee, aku ngerti sih, eee, kalau nggak dapat apa-apa kan berarti itu yang jadi pertimbangan gitu ya. Mungkin, Mas, harus, mmm, pikirkan lagi opsinya entah itu opsi pertama yang tadi keluar dari perusahaan tersebut dan pindah ke perusahaan lain yang dengan level experience yang sama atau mungkin kita bisa simulasikan nih, Mas, pengen, mmm, pensiun gitu ya, mmm, Mas, bisa cek kondisi finansial saat ini sih kan ada tiga hal yang penting nih yang pen yang pertama adalah ada net worth yaitu total aset dikurangi hutang kalau ada hutangnya tu, harus dihitung berapa, terus cash cash flow bulanan Mas berapa kalau kalau nanti nggak kerja kan kita asumsikan, cash flow nggak ada nih atau mungkin, Mas, bisa rencanakan dari sekarang kalau mau bertani kira-kira, Mas, udah harus punya estimasi nih, perbulannya kira-kira berapa nah itu di masukin ke angka cash flow, lalu tingkat investasi nih misalnya, apakah selama ini Mas punya investasi pasif kayak di saham, reksadana yang memang ada return-nya per tahun seperti apa, nah ini bisa di cek gitu ya ada, eee, Mas, bisa buat beberapa skenario sih maksudnya skenario pensiun dini itu misalnya, Mas, mau pensiun 5 sampai 10 tahun lagi. Nah, kalau kayak gitu, Mas, bisa nih nyisihin misalnya 30 sampai 50% pendapatan, eee, buat tabungan pensiun. Terus investasi yang agresif 5 sampai 10 tahun ke depan nih, Mas, udah mulai pilih nih investasi apa yang kira-kira return-nya bagus apakah buka usaha gitu ya dari sekarang tapi ya, Mas, ya, sambil kerja heeh, potong gaya hidup dan perbanyak aset yang produktif. Nah kira-kira Mas udah rencanain belum hal kayak gini?
Iya. Iya. Mhm. Oke. Oke. Mhm. Oh. Mmm. Oh gitu. Mhm. Oke. Mhm, gitu ya, mhm. Oh. Oh gitu, mhm. Oh gitu nah Ah aku malah belum banget nih Mas, eee, ngerencanain hal seperti ini. Tapi, setelah mendengarkan penjelasan saran dari, Mas, kayak masukan dan dari Mas itu, aku kayak, eee, lebih sedikit tercerahkan loh ternyata, aku harus benar-benar siap untuk ketika aku memutuskan untuk pensiun dini, nah aku harus menghitung asetku, kemudian aku harus menghitung hutangku kemudian aku harus menghitung cash flow bulanan dari aku berkebun, cuman aku jadi agak ragu sekarang dong jadinya kayak
Mmm, iya. Betul. Nah betul, jadi
agak pesimis gitu jadinya, Mas, gimana ya?
Eee, memang pensiun itu kan, eee, pensiun dini itu kan sebenarnya itu adalah data ya, Mas. Jadi, kita harus hitung data ya yang ada misalnya, makan Mas, berapa tempat tinggal, kesehatan, hiburan, transport, sekolah anak tuh harus dihitung benar-benar dan disesuaikan dengan, mmm, sisa tabungan, Mas, gitu kan kalau misalnya tabungannya cuman cukup katakanlah Mas sudah berhenti nih itu cuman cukup katakanlah cuman untuk 5 tahun, tapi, eee, mungkin rencana Mas untuk, eee, bertani ini belum ada hasilnya atau hasilnya cuman sedikit. Nah, itu harus dipertimbangkan ulang tuh, Mas, ya, untuk pensiun dini. Berarti kan tandanya uangnya belum cukup nah, Mas, bisa, e eee, menggunakan tadi tuh skenario pensiun dini atau pensiun normal di umur enam puluh enam puluh tahun gitu ya. Kalau 60 tahun tuh masih bisa agak nyantai tuh, kayak misalnya sisihin 15 sampai 25% gitu ya terus bisa investasi dari sekarang nih, untuk saham-saham yang tadi aku bilang ada reksadana, blue chip, properti sewa dan lain-lain gitu sih. Biar nanti setelah pensiun tuh semuanya tercukupi nih, Mas, untuk semua kebutuhan, Mas, gitu.
Iya. Mmm, gitu. Mhm. Heeh. Iya. Oh gitu. Wah. Iya sih, mhm. Ah hah. Iya. Oh iya sih. Wah aku baru, tercerahkan loh, Mas, aku ngerasa sedikit lebih, eee, ada pandangan ke depan dan aku jujur banget setelah mendengar saran dari, Mas, aku sekarang lebih sedikit lega loh makasih banyak loh, Mas, atas semua saran-saran, Mas, aku akan berusaha untuk, eee, ngikutin apa yang, Mas, bilang tadi.
Sama-sama. Iya sama-sama, Mas, seneng bisa bantu, Mas, dan aku doain yang terbaik ya buat rencana, Mas, apa pun itu semoga mendapatkan jalan yang lancar.